Aham. Exato. Exatamente.
E acho que é justamente esse dia que não chover, você podia pegar, não sei, umas 2 horas e dedicar a isso, sabe? É um tempo para você mesmo. Você escolhe uma trilha, talvez assim um pouco mais curta, não tão longe da onde você mora, sabe?
Sim. Aham. Não, e é
Para você fazer ali bem tranquilo.
Sim, realmente a as trilhas que eu tenho para fazer elas nem longe da minha casa são. São basicamente quase atrás da minha casa, só precisa mesmo sair de casa e andar. Mas, eh, eu tenho sido tão bobo ultimamente, tão bobo que eu eu nem nem isso eu eu j me lembrava que eu gostava de fazer, né? Porque a ansiedade ela tá tão grande.
Olha. Que maravilha! Não, mas eu super entendo estar com tanta coisa na cabeça, com fazendo tanta coisa no dia a dia que realmente algumas coisas acabam passando despercebidas, né? Como isso.
Exato, e passa total, passa total despercebido. Nem com os amigos, para você ter noção, eu estou saindo. É, eu eu também acho, eu só tenho é que tomar vergonha mesmo e começar a fazer isso, né? Porque a minha saúde mental vai agradecer muito. Inclusive até com os amigos eu não tenho saído, sabe? Os meus amigos me chamam para sair, aí eu sempre digo: "Ai, não, tenho que estudar, tenho que trabalhar, ah, deixa para outro dia." E tudo mais. Eles até pararam de me chamar, né? Porque eu estou sempre dizendo: "Não, não, não." Que pararam, né? Assim
Uhum. Mas eu acho que isso pode ajudar. <laughs> Sim. Com certeza. Olha. Jura? Nossa. Mas assim, essa questão dos amigos, eu acho que de repente você podia ver, assim, 1 dia na semana à noite, por exemplo, depois que você já cumpriu ali as suas tarefas do dia, já fez o que você queria fazer, para você ter esse momento de descontração com os seus amigos também, sabe? Seja na sexta à noite ou no sábado à noite também. Eu acho que seria interessante e é um momento para a sua mente também descansar, sabe? Distrair, sair desse ambiente: estudo, trabalho, estudo, trabalho.
Aham. Claro.